तो, इन सब चीज़ को क्या आप सही मानते हैं या फ़िर ये गलत है समाज के लिए?
एक्चुअली जहाँ तक हमें जानकारी जैसे कि मुझे जानकारी है, कि मुझे आज क्या करना है, अगर मेरे पास कोई टारगेट है तब तक तो ठीक है। अगर मुझे जानकारी है कि मैं मोबाइल पर कौन-सी एप्लीकेशन खोलूँ, जिससे मैं अर्निंग कर सकता हूँ या अ, सभी समाज का भला कर सकता हूँ, अगर मुझे जानकारी नहीं है, तो मेरे लिए ये यूज़लेस है। लेकिन अगर देखा जाए तो बातचीत का महत्व इन मामले में कम हो गया है, क्योंकि जैसे कि इंसान सारी बातें इन तकनीकी ए एप्लीकेशंस पर खोज लेता है, तो फ़िर बातचीत करने का कोई सेंस नहीं रह जाता।
जी, जी, जी। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो, मेरा तो यही मानना है कि हमें जो है, सोशल मीडिया को और आधुनिक युग को थोड़ा कम करके और हमें जो है सामाजिक संबंध बढ़ाने चाहिए क्योंकि अ, बच्चा कोई भी हो, वो सब चीज़ें अ, जो कठिनाइयाँ उसके जीवन में आती हैं। क्योंकि देखो अ, सोश केवल सोशल मीडिया या फ़िर यही एक दुनिया नहीं है, एक दुनिया और है जिसे बच्चे को सबको फेस करना है, तो वो सब ज बच्चा जो है, जो बच्चों में खेलेगा या फ़िर अपने यार दोस्तों में रहेगा वो सब अनुभव उसे उसी से प्राप्त होंगे। कोई दुनिया की कोई किताब उसे खुद नहीं पढ़ा सकती, जो अनुभव उसे अपने दोस्तों से दोस्तों में रहकर जिन कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा, बाहर खेलेगा, कूदेगा वो सब चीज़ें सीखेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अ, माँ-बाप को खासकर इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जो है अ अ, ठीक है, अच्छी बात है अ, आधुनिक युग है, इस्तेमाल कर रहा है फ़ोन का, सोशल मीडिया का। लेकिन अ, उसे अ, माँ-बाप को ये भी एक नज़र रखनी चाहिए कि वो किन तरह के लोगों से बात कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बच्चा केवल इतना ही देख पाता है, जितना उसे दिखाया जाता है, उसे एक तरफ दुनिया अलग है, एक तरफ अलग है। तो उसे एक तरफ की दुनिया दिखाई जाती है, आपने देखा होगा रोज़ आए दिन इंसिडेंस होते रहते हैं, कि अ, बच्चों को बहका दिया किसी ने या फिर फ़लाने अ, लड़की को किसी ने बहका दिया। तो, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें माँ-बाप का बहुत रोल बन जाता है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दें, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं?

बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं भी मेरी भी यही राय है इसी में। इससे क्या हो रहा है कि जो अनजान शख़्स हैं हम उनके तो करीब होते जा रहे हैं जिसे हमारा कोई लेना-देना नहीं, कोई दूसरे देश में बैठा है, कोई और है लेकिन जो हमारे करीबी दोस्त है, आपने देखा होगा कि उनसे हम इतनी चैटिंग या उनसे इतनी बात नहीं कर पाते, जितना हम अनजान से कोशिश करते हैं बात करने की। तो मुझे लगता है जो नज़दीक है, दोस्त है, करीबी है, रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, वो ही हमारे काम आएगा इन द एंड, ना ही कोई दूसरे देश में बैठा हुआ या कोई दूसरा दूर का कोई प साथी हमारे कोई साथ देगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अ, सोशल मीडिया के साथ-साथ हमें जो है अ, दिन का कुछ समय दिन का कुछ महत्वपूर्ण समय कुछ हमें अपने यार-दोस्तों के साथ में खेल-कूद में अ, व्यतीत करना चाहिए। हमें अपने रिश्तेदारों के यहाँ आना-जाना चाहिए जिससे क्या होगा कि अ, हमारी अ, रिश्तेदारी अ, मज़बूत होगी और यारी-दोस्ती भी हमारी मज़बूत होगी। और अ, ए आपने देखा होगा कि हम भले से ही चाहे कितना भी अ, सोशल मीडिया का अ, इस्तेमाल कर ले लेकिन जो हमारा मानसिक तनाव है, वो हमारा अ, दोस्त जो है था यार-दोस्तों से बातें करकर उनसे गॉसिप्स करकर ही दूर होता है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है?
जी, बिल्कुल, फ्रेंड्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ़ बहुत ज़रूरी है हमारे दुनिया
बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।